Có đó nha. Mặc dù là cô là người Bắc nhưng mà cô nói chuyện rất là hòa đồng và nhẹ nhàng nữa, và mình rất là ấn tượng luôn. Tại vì, à, m một số thầy cô thực tập á, mình thấy rất là khó khăn với học sinh đó nha, nhưng mà thầy cô này thì lại dễ với lại nói chuyện cũng ấn tượng nữa. Đúng đúng rồi.
Ờ. Yeah. Ừ, cô gần gũi hơn với học sinh, đúng hông? Ừm, vậy hổng biết là những cái việc mà giống như là hông có cái khoảng cách giữa, ờ, cô trò á, thì bạn có thấy là có bất kỳ cái điều gì khiến cho bạn thay đổi hông?
Ừm. Có chứ, ờ, cô dạy rất là nhiều cái điều hay đó nha, và không chỉ trong môn học đâu, còn ngoài đời sống thực tế nữa. Tại vì mình nhớ có lần là cô, ơ, dẫn mình đi chơi ở bên ngoài đó để thăm những cái di tích lịch sử đó, thì, ờ, có chụp hình chung, ăn uống nè, cô kể rất là nhiều điều về trong cuộc sống á, chỉ mình, à, từ cách, a, xử lý trong mối quan hệ giữa con người với con người, rồi làm thế nào, thế này thế kia, rất là nhiều điều để mình học hỏi đó bạn.
Ừm. À. Ừm. À! À! À, vậy là cô không chỉ đơn thuần là giảng dạy những cái môn học ở trên lớp mà, đúng hông? Mà còn cả những cái kiến thức bên ngoài đời sống xã hội nữa. Nhưng mà hông biết là ở trên lớp á bạn, thì cô dạy môn gì ha? Và bạn có giỏi cái môn đó hông?
Đúng rồi. Thật ra là cô dạy môn Ngữ Văn nhưng mà mình học rất là tệ môn đó. Nhưng mà sau này sau, a, sau này á là mình, ờ, thay đổi hơn cũng nhờ từ đó, từ lúc mà gặp cô á là mình cũng thay đổi là mình cũng muốn học cái môn này cho nó tốt hơn một tí á. Thì cái kết quả nó cũng cải thiện rất là nhiều nữa nha. Nhờ vậy <laughs> nhờ vậy mà sau này á là mình cũng khá khá, không phải gọi là giỏi nhưng mà nó đỡ hơn lúc ban đầu rất là nhiều. Tại lúc đầu mình hổng có thích học môn Ngữ Văn đâu. <laughs>
Ừm. À, bạn học rất là tệ ha. À. À! Ừm! À! À! Vậy hổng biết là có thể là do cái việc mà bạn cảm thấy là cô giáo gần gũi nè, và chắc là một phần nào mình cảm thấy là mình được tôn trọng cũng như được lắng nghe, đúng hông? Cái xong tự nhiên mình thấy là, à, cái môn Ngữ văn thật ra là nó không có khó như vậy, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.

À, mình muốn, ờ, cũng muốn trở thành một người giống như cô ở cái mặt là tính cách á, là cái cái cách cô nói chuyện rất là nhẹ nhàng và cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc. Ừm, tại vì nếu mà nếu mà gặp mà thầy cô khác á, mà khi mà tự nhiên cái cô đang dạy mà mình cười như vậy á là có thể là họ sẽ la mình, hoặc là ghi sổ đầu bài chẳng hạn. Nhưng mà cô này thì hông có, cô rất rất là nhẹ nhàng, chỉ hỏi mình như vậy thôi thì để cô nắm được cái cái ý ý nghĩ của mình á. Rồi cô cô chỉ dạy, à, từng chút từng chút một, ừm, đệ cho mình thấu hiểu và tự mình thay đổi á, chứ không có, kiểu như, mà bẻ gắt hay là làm thế nào, quát mắng hay các kiểu á. Làm cho mình thấy nó cũng dễ chịu á, tâm lý mình nó dễ chịu, thoải mái thì tự mình thay đổi nó sẽ tốt hơn.
Ừm. À. À. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À, vậy cũng Ừm. Ừm. Vậy cũng rất là may mắn khi mà được gặp một cái cô giáo thực tập Ngữ Văn mà, kiểu như là, rất là kiên nhẫn như vậy, mà từ trước giờ mình chưa cảm thấy là thầy cô nào kiên nhẫn và thấu hiểu mình tới như vậy, đúng hông? Thì hông biết là giả sử như bây giờ, à, bạn có cơ hội, bạn gặp lại cái cô Ngữ Văn thực tập ngày hôm đó đó nha, thì hổng biết là bạn có cái điều gì muốn chia sẻ, hay là, kiểu như là, tỏ lòng biết ơn với họ hông ha?
Ừm, đúng rồi! Ừm. Thật ra là đây là cũng là một cái điều mà đáng tiếc đối với mình á, tại vì mình là đã bị mất liên lạc với cô á, là cô sống ở ngoài Bắc á, cô vào đây thực tập nhưng mà lúc mà, lúc mà cô đi á, thật ra là lúc đó mà còn sử dụng, a, Yahoo đó bạn. Thì nhưng mà bây giờ nó không còn sử dụng cái đó nữa thì, à, mình hông có còn liên lạc được với cô nữa, nhưng mà mình nhưng mà tấm ảnh á, mình có chụp tấm ảnh với cô nhưng mà tấm ảnh đó mình cũng không có giữ luôn, nên cái đó là cái điều đáng tiếc với mình. Ừm, bây giờ mình cũng mong muốn gặp lại cô lắm nhưng mà không có cơ hội, đúng rồi.
Ừm. À. À. Ừm. À, tiếc quá ha! À, bị mất liên lạc luôn. À, đáng tiếc quá. Vậy hổng biết là nếu mà bây giờ mình có cơ hội, ví dụ mình có cơ hội đi thì hổng biết là bạn có bất kỳ cái điều chia sẻ gì mà muốn chia sẻ với cô hông?